Oo, kasi walang kompromiso yun hindi siya nagbago man lang wala ring galing sa komunikasyon diba, parang nahit niya lahat ng sinabi natin. oo, komunikasyon, walang kompromiso wala siyang para sa limang taon hindi niya ginawa ng paraan ayusin yung sarili niya at humarap sa akin at kausapin ako kasi ako pag magkaaway naman talaga yung nagka-clash yung nag-aaway pa okay lang na din tayo mag-usap na hindi ka magsalita pero pag humupa na ang lahat, kausapin mo ako kasi hindi ako masama hindi ako ano hindi ako matiisin kasi ayoko din ng tinitiis ako yun yung yun talaga.
Mhm. Ay, oo, yun nga yung number 1 dapat, eh, diba? hmm, hmm, komunikasyon, hmm. Mhm. Hmm. Hmm. Mhm, mhm. Yung. Oo. Ahh, siguro naman sa mga dadating na panahon. Ah, kung yung henerasyon nga ganun ngayon siguro ang hanapin mo ay mas nauna <laughs> mas naunang henerasyon. <laughs> diba at least mas mature 'di ba? pero ayoko namang i-judge yung ano yung yung dati mo. <laughs> oo, ayoko naman i judge, hmm. so, yun lang naman, yun lang naman yung ka kaya ako napatawag, <smacks lips> eh, buti naman sakto yung tinawag tamang tao ang natawagan. Mm. Mm' ah, sige gandang gabi, ah.
<laughs> Kaya nga di ko Lord. nauna na talaga <laughs> totoo, yes Oo, naman. mabait naman siya as a person. Mhm. <laughs> Talaga ba <laughs> sige good luck sa relationship mo.